Senti vorrei farti una domanda un po' specifica, essendo che ormai viviamo in un mondo sempre più digitale e questo comporta sia benefici che svantaggi la maggior parte delle volte. Tu che rapporto hai con la tecnologia e, nello specifico, cosa fai per poter limitare il tempo che passi davanti agli schermi?
Guarda, ehm, mhmm, cadi proprio a fagiolo perché io poi lavoro da remoto e quindi passo parecchie ore davanti a un computer e quindi è fondamentale per me, ehm, prendermi, insomma, le le dovute pause, no, anche per non staccare gli oc stancare gli occhi e staccare e poi, ehm, anche dare a al corpo, somma, un po' di movimento, ehm, essere anche più attivo e far circolare il sangue, no, nel nel mio corpo anche. Esatto. E quindi, insomma, nel corso del tempo e, mhmm, devo dire che all'inizio non è stato semplice perché, ehm, passavo parecchie ore magari senza accorgermene, non facevo neanche una pausa e quindi, ehm, dopo un po' ho cominciato a essere più consapevole, no, del fatto di dover prendere delle pause un po' più mirate, come dire, e quindi, mhmm, e ecco, sicuramente, ehm, adesso ogn per ogni ora di lavoro, ehm, cerco di prendermi, insomma, quei 10 minuti almeno per per staccare un attimo, no, per fare anche semplicemente una passeggiata.
Sì. Certo, capisco. Eh beh, questo è fondamentale. Sì. Mh. Ho capito. Sì. <smacks lips> Okay okay. Ho capito. E e senti un po', mi mi hai detto da quanto ho capito che questa cosa è stata graduale, nel senso non im non hai sempre implementato delle pause, è una cosa che hai imparato a fare. Ma c'è per caso qualcosa nello specifico che ti ha portato a cambiare metodo? Non lo so, sei arrivato ad un punto di sfinimento? O non so dimmi un po'?
Mh mh. Allora, ehm, beh, ehm, in effetti sì, c'è stato un periodo in cui, mhmm, mi sentivo, mhmm, parecchio stanco, forse, ehm, quasi in burnout, no, perché stavo fin troppe ore, ehm, al computer o comunque al lavoro e quindi, ehm, quello mi fece capire, no, di dover prendere comunque più tempo anche per il mio benessere, ehm, e trattare anche le pause, come dire, ehm, come dei momenti di ricarica, no. Perché, ehm, spesso, quando si ha molto lavoro da fare, a volte, mhmm, soprattutto in alcune culture, ehm, le pause vengono viste quasi come, ehm, mhmm, il fatto che non si voglia fare qualcosa, no, e quindi o comunque, magari, è stato trasmesso questo dai genitori, ehm, quando invece in realtà sono fondamentali, no, per per ritornare a lavorare con e energia e serenità, no?
Sì. Mh mh. Ho capito, ho capito. Mh mh. Lo capisco. Assolutamente, assolutamente. Sai però, comunque, ehm, da da tutto quello che mi hai detto fino ad adesso, mi mi sembra di capire che il tempo che passi davanti agli schermi no non si limita solo allo svago o al doom scrolling come si dice ma a volte è anche una questione di dovere, no, perché mi hai detto che lavori anche da casa, quindi ti ritrovi per una cosa e quell'altra a doverci avere a che fare, che tu voglia o meno. Pensi che sia difficile quindi riuscire a trovare per te un equilibrio tra quella che è la vita digitale e quella reale, o dici che sei riuscito a trovarlo serenamente?
Mh. Sì. Sì. Allora, ehm, forse dal punto di vista lavorativo ho trovato, ehm, il mio equilibrio più di quanto non l'abbia trovato invece con, mhmm, l'utilizzo di, ehm, insomma, dello smartphone, magari, ehm, per stare, non so, ehm, su YouTube o sui social, no, quindi, ecco, forse per per i social, magari per quanto riguarda, ad esempio, Instagram, ehm, so che ho, ehm, il mio orario in cui entro per qualche minuto nel pomeriggio e tendenzialmente sono abbastanza, ehm, diligente, nel senso che non mi metto lì a fare scrolling.
Okay. Mh mh. Ah okay, quindi riesci a prefissarti i tuoi limiti sotto questo punto di vista, okay okay. Mh mh.
Esatto. Questo sì, però, ehm, invece con con YouTube magari sono, mhmm, ehm, abbastanza ehm, una cosa di di routine per me guardare magari qualche video su YouTube, piuttosto che vedere un film su Netflix, e lì forse quelli mi ehm, mi impediscono di andare a dormire a un orario un po' più, ehm, costante, no, invece che andare a dormire alle 11 a volte tiro avanti fino a mezzanotte, per dire, no, ehm, e quindi questo sì, ehm, questa sicuramente è una cosa da uhm, da rivedere, da da sistemare, ecco.
Okay, okay. Mh mh. Mhmm, okay, ho capito assolutamente. Sai spesso non è solo una questione di tempo, no, è anche una questione di qualità, perché magari un'ora passata davanti agli schermi, però a guardare un film rilassante o magari un video che a livello contenutistico può, effettivamente, lasciarti qualche conoscenza in più, è un buon modo rispetto al semplice scorrere continuamente, senza neanche sapere cosa stai guardando, come capita spesso su un determinato social. Quindi tu sei in grado di fare questa distinzione tra un uso buono e un uso, invece, un po' più inconsapevole?
Mh. Sì. Esatto. Sì. Ma, ehm, sì, diciamo che, ehm, soprattutto per quanto riguarda, ehm, quei social dove vanno molto il formato verticale, no, come possono essere Instagram, TikTok, sinceramente, ehm, l'ho usato per forse un annetto e dopo, ehm, non l'ho più usato, cioè ho ho comunque un account ma non non lo uso con con frequenza. Ehm, e e invece, ehm, per me appunto più ehm, ma a a me piace guardare, ehm, dei video anche un po' più un po' più lunghi, che durano magari, ehm, 20 minuti, che sono un po' più elaborati, ehm, e quindi quello sicuramente è un piacere, però da un lato, ehm, cerco di, ehm, ponderarlo un po' di più perché, ehm, comunque per me è più quello che tira uno dopo l'altro, no, soprattutto la sera quando mi voglio riposare e alla fine, invece di di riposare, andare a dormire a un orario decente, come dire, alla fine mi tiro avanti per per un altro po'. Sì.
Ho capito. Certo, certo. Mh mh. Mh n ah, okay. Sì. Certo. <laughs> Okay, okay, ho capito, ho capito. Guarda però mi sembra di notare che la tua soglia dell'attenzione comunque è è è buona no, cosa non scontata in realtà. Ci sono tantissime persone che hanno manifestato, hanno esternato, l'aver notato che la loro soglia di attenzione, in qualche modo, si è bruciata ed è calata molto proprio per colpa dei social e quant'altro. Però, tu mi dicevi che riesci anche a guardare dei video magari piuttosto elaborati con un contenuto di qualità e e interessartene, tranquillamente.
Sì, in effetti forse è stato anche un uhm, d da questo lato è stato un vantaggio, no, perché comunque, ehm, non ho mai mhmm, a me hanno sempre dato un po' fastidio i video fin troppo corti, di, mhmm, non so, 7 , 8 , 10 secondi, ehm, poi vabbè magari ci sono quei video meme che dici: "Okay, lo lo guardo, è carino, è divertente, va bene." Però, ehm, ho sempre trovato, ehm, un un quid in più nel vedere dei video che hanno una uhm, una riflessione o comunque che son stati costruiti, ehm, per l'intrattenimento, anche per, ehm, scopi educativi, come dire, no. Ehm, poi non ti nascondo che anch'io ho avuto, ehm, sicuramente dei dei momenti in cui magari, ehm, eh, non ero ancora, uhm, consapevole, no, del mio rapporto con alcuni social, come appunto Instagram o o TikTok, quindi ci son stati dei momenti.
Mh mh. Certo. Okay, okay. <chuckles> Sì. Certo, certo. Ma questo è piuttosto comune alla fine, no, basta poi semplicemente col passare del tempo, magari avere quella presa di coscienza e rendersi conto che c'è, magari, un problema da da affrontare e provare eventualmente a gestirla nei modi migliori. Ma, mhmm, sempre parlando di questo aspetto del limitare il tempo davanti agli schermi, che comunque, bene o male, mi sembra di capire chi ti riesce, hai mai provato hai mai avuto dei momenti in cui ti sei detto: "La mia diligenza, il mio autocontrollo non è sufficiente, quindi devo per forza prefissarmi delle regole rigide?" Ad esempio, ehm: "Limitarmi l'orario di quanto tempo posso usare le applicazioni." No, nelle impostazioni, metterti un timer, non lo so, o addirittura disinstallare qualche applicazione perché ti sei reso conto che non ce la facevi da solo a non usarlo così per tanto?
Sì, sì, sì. Assolutamente. Sì, ehm, diciamo che ho trovato degli espedienti, come dire, ehm, ad esempio, ehm, io ho un telefono che ha la modalità di risparmio energetico in cui, ehm, le applicazioni praticamente, ehm, se non quelle principali come quelle per le telefonate, la calcolatrice, la sveglia, no, e tutte le altre praticamente non si possono utilizzare e in più ehm, esatto, anche poi i colori, ehm, d ehm, diventano praticamente quasi bianco e nero, no, e quindi, ehm, questo ho notato che mi invoglia molto meno ad andare lì nelle applicazioni, che purtroppo queste applicazioni sono anche studiate, no, per invogliarti a rimanere lì e a cliccare, no, e a capito, Esatto. E quindi
Mh mh. Ah bene, bene. Sì. Mh-mh. Mh mh. Eh certo, esatto. È è proprio quello lo lo lo scopo la maggior parte delle volte, mh.
Sì, sì. E quindi insomma, uhm, ho ho dovuto ehm, questo mi ha aiutato a diciamo a a, mhmm, a a gestire anche la la mia dopamina o rispetto a questi a questi social, sì.
<chuckles> Certo, ho capito quello che dici, assolutamente, assolutamente. E senti, essendo che tu comunque hai fatto tutti questi progressi e hai lavorato su sull'autocontrollo, il tempo che passi davanti agli schermi, quando ti guardi attorno e vedi le persone che ti circondano, noti un certo dislivello, nel senso che dici: "Dai anche le persone che mi circondano vedo che hanno trovato il loro equilibrio." O hai l'impressione che ci siano persone che fanno parte della tua vita che, invece, al contrario fanno ancora tanta fatica sotto questo punto di vista?
Mh mh. Mh. Allora, ehm, forse con con i miei genitori, ehm, vedo che, cioè, c'è comunque un certo livello di attenzione, di pazienza. Però, ehm, con i miei coetanei ehm, vabbè, poi sarà anche il fatto che sono un po' prolisso nel parlare, però comunque, eh, vedo che, ehm, magari si distraggono facilmente oppure mhmm, sai, magari quando tu parli con una persona di solito la guardi negli occhi, no, ecco, io spesso vedo che queste persone invece, ehm, spostano un po' lo sguardo oppure fanno dei movimenti come se fossero quasi annoiate, capito, quindi mi sembra di capire che comunque, ehm, mediamente, purtroppo, le persone hanno perso la capacità di mantenere l'attenzione, no, quando s quando si sta parlando e quindi
Sì. <chuckles> Sì. Certo. Eh sì, sì. Questo questo è un problema molto ricorrente in effetti. E mi allontano un pochino ma non troppo, solo per c trovare una sorta di correlazione. Anche tu sei dell'idea che in tutto questo, in qualche modo, abbia avuto una grande influenza il periodo della pandemia?
Sì. Mh mh. Uhm, sì. Ehm, forse o oltre che secondo me, più che la pandemia, forse è l'avvento di ehm, diciamo in maniera esponenziale, di, ehm, social come TikTok, no, che hanno portato questo trend delle dei video brevissimi, no, perché adesso si dice che comunque almeno qualche anno fa i video di di TikTok, mi ricordo, che duravano in media 6, 7 secondi, alcuni anche di meno, per cui è è naturale che poi, ehm, la gente appena vedeva qualcosa che non non gli piaceva facesse subito sois swipe up, soprattutto tra i giovanissimi, no, e quindi questo ha portato addirittura a a fare dei dei paragoni con la soglia dell'attenzione di un pesce rosso che si aggira sui 7, 8 secondi, forse, e quindi, insomma, è diventata la media, è diventata minore di quella di un pesce rosso, il che fa un po' pensare, ecco.
Mh. Ah certo, lo capisco. Mh mh. Sì. Mh mh. Vero. Mh mh. <chuckles> Sì. Eh. In effetti questo è un problema ricorrente e sembrerebbe che nonostante comunque, ehm, il m periodo della pandemia sia un periodo lontano ormai, i rimasugli diciamo, le conseguenze siano rimaste, no, per per tantissime persone assolutamente. Eh, sì, eh, sì. E se tu dovessi dare, magari una sorta di consiglio pratico a tutte quelle persone che, magari, passano troppo tempo davanti allo schermo, in da dove diresti di cominciare in breve, magari basandoti sulla tua esperienza che mi hai esposto fino ad ora?
Mh. Sì. Mh. Sì, allora io, ehm, consiglierei magari di, ehm, tenere, uhm, tenere o un diario, mhmm, dove si segna magari il i momenti in cui, ehm, ci si stacca dal dal lavoro, dagli schermi e si fa piuttosto qualcos'altro, anche per pochi minuti, può essere un po' di stretching, guardare fuori dalla finestra, fare merenda, insomma, fare una pausa effettivamente dagli schermi. Oppure anche u utilizzare quelle, ehm, applicazioni, no, che si hanno ormai, la maggior parte degli smartphone ha, e ti permette di vedere anche quanto quante ore si passano a settimana, no, con un'applicazione e io quando vedevo il tempo che passavo magari su Instagram piuttosto che su WhatsApp ogni settimana, u un po' mi spaventava la cosa e quindi ho cominciato, sì, sì, a ridurre poi di conseguenza le le ore, no, che passavo su queste piattafor
Mh mh. Sì. Mh mh. Sì. Ecco. Sì. <chuckles> Esatto, esatto. Certo. Mh, okay. Mh, beh, guarda questa cosa che hai detto è molto utile in effetti, perché spesso sottovalutiamo, non abbiamo molto la concezione del tempo, non ci rendiamo effettivamente conto, quindi penso sia un ottimo suggerimento. Io ti ringrazio veramente tanto per aver condiviso con me le tue esperienze le tue difficoltà e anche i progressi che hai fatto. È stato un vero piacere parlare con te.
Mh. Guarda è stato anche un anche per me un piacere condividere, diciamo, ehm, le mie storie o comunque i miei consigli, e spero che possano essere utili, insomma, a chi ascolterà. A presto.